Ya, benim, eee, bir süredir aslında üzerinde uğraştığım bir konu var. E, aslında çok daha öncesinde, eee, bir kitap okuma, eee, alışkanlığım vardı ama, eee, uzunca bir süre ben buna ara verdim ve tabii yine ara ara denemelerim falan oldu ama, eee, yani, özellikle lise dönemimde, üniversite dönemimde çok ciddi bir şekilde kitap okuyordum. Eee, bir de son zamanlarda, eee, tekrardan, eee, yine böyle bir kitap iz okuyayım şeklinde bir şeyim oldu. Eee, ama ya, ne hikmetse, eee, yani, ben, eee, çok kolay dağılıyorum. Hemen böyle, yani, bir iki sayfa okuyorum ve ondan sonra, eee, dikkatim dağılıyor. Bu konuda da dedim ki, yani, eee, seninle bir konuşayım, belki, eee, verebileceğin yöntemler olabilir ya da tavsiyeler olabilir. Gerçekten çok güzel olur benim için.
Evet. Tamam. Hımm. Anladım. Yani, aslında çağımızda insanların en fazla sıkıntı çektiği konulardan biri bu konu aslında. Çünkü telefon kullanımına bağlı olarak o kadar çok, eee, dijital dünyada dış uyaranla muhatap oluyor ki insanlar, çok ciddi manada normal kitap okurken bile ya da başka işleri yaparken de muhtemelen dikkatini toplamada güçlük çekiyorsun gibi geldi de. Katılır mısın buna?
Doğru. Evet. Eee, yani, evet, aslında, eee, gün içerisinde, eee, yani, dikkat dağınıklığım aslında oluyor. Eee, ama, yani, bunu, eee, ya özellikle kitap okurken çok daha fazla hissediyorum. Eee, yani, mesela satır aralarında, eee, aklıma fikirler geliyor, eee, ya da ne bileyim bir bildirim geliyor, bir şey oluyor, eee, ya da benim o anki, işte, odağım kayboluyor ve bir anda kendimi dağılmış buluyorum ve, eee, o anda farklı bir işe yöneliyorum hemen. Eee, ama tabii bu can sıkıcı bir durum. Eee, yani, bunu düzeltmek istiyorum. Eee, sonuçta kitap okumayı çok seviyorum ve, eee, aslında ilgi alanlarımdan da biri bu ve şu anda çok güzel kitaplar da aldım kendime. Eee, aralarında böyle farklı diller de aldım, eee, işte, yeni çıkan, eee, Türk romanlarından aldım. Eee, ama işte, yani, dağılıp gidiyorum şu anda.
Anladım. Evet. Kesinlikle. Anladım. Hı hı. Ya şöyle bir şey aslında söylemek istedim şu anda ben. Eee, hızlı okuma kursları var. Hiç ilgini çekti mi bilmiyorum. Eee, belki öncelikle kitap okurken, eee, dış uyaranlardan mümkün olduğunca kendini soyutlamaya çalışsan. İşte, telefonunu başka odaya koymak, işte, ııı, odanın ısısını, hani, uykun mu geliyor, ona göre ayarlamak, eee, veya ışığı, işte, bir okuma, ııı, şeyi, olabilir ya da çok konforlu bir ortam olabilir senin için. Gerçi çok konfor olduğunda da uykun geliyor olabilir. Eee, bunlar ilk şeyler ancak 2'nci etapta da bu hızlı okuma kurslarının da, eee, bir şekilde konsantrasyonunu artırıp daha hızlı bir şekilde odaklanarak, iler okumada ilerlenebildiğini, eee, bu konudaki insanlara destek olduğunu biliyorum ben. Ne düşünürsün? İlgini çekti mi?
Tabii. Anladım. Evet. Tabii ki. Evet. Eee, yani aslında ilgimi çekecek bir şey bu. Yani, eee, okuma hızım zaten benim, eee, ya, bayağı bir yavaş ve odağım da dağıldığı için aslında da tahmin edilebilir bir şey. E, tabii mesela, şu anda, eee, şeyi de, eee, hissediyorum ben, yani sanki, böyle, eee, okuduğum şeyleri de çok anlamıyormuşum gibi, yani o sayfalar arasında dolaşırken, eee, bazen şu da oluyor yani: "Ya, ben az önce ne okumuştum?" Bir geriye dönüp bir bakıyorum, eee, bir ediyorum. Eee, ama yani, eee, belki bununla alakalı, şimdi, ya hızlı okumak tabii ki isterim ama, eee, sonuçta şey de çok önemli, okuduğunu anlamak da çok önemli. Eee, o konuda, eee, gerçekten, eee, bu şeyler faydalı olur mu, bilemedim açıkçası.
Hı hı. Belki de, evet. Hımm. Anladım. Hı hı. Şöyle, eee, şimdi sen söyleyince ben daha iyi anladım. Eee, yoğunlaşma, odaklanma, hani, eee, sıkıntısı da yaşadığını fark ettim. Dolayısıyla zihnin hep başka yerde oluyor olabilir. Dediğin gibi, bu durumda hızlı okuma belki, hani, etkili olmayabilir; onu, o teknikleri öğrenmek. Eee, peki, sence kafanda, hani, çok mu fazla şey var? Odaklanma konusunda, kendini bir şeylere verme konusunda arka planda çok mu, ımm, zihnini yoran ya da etkileyen şeyler var acaba seni?
Anladım. Evet. Tabii. Eee, ya, aslında zihnimi yoran, eee, şeyler, evet, tabii ki var. Bunların başında büyük ihtimalle, eee, yapmış olduğum işim geliyor. Eee, birazcık bundan bahsedebilirim. Eee, ben şu anda yurt dışında yaşıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'den Portekiz'e taşındım ve, eee, yaptığım iş de müşteri hizmetleri alanında bir, eee, hizmet ve gün içerisinde yaklaşık 9 saat boyunca, eee, sürekli bilgisayar ekranına bakıyorum, işte, orada, eee, müşteri talepleri geliyor mu, gelmiyor mu şeklinde. Eğer müşteri talebi gelirse de, işte, o an, eee, müşteriye cevap veriyorum. Tabii şöyle bir durum, eee, bazen, eee, bazı günler çok yoğun olabiliyorum; yani telefon üzerinde, eee, müşteriyle, eee, yani mesela bir müşteri geldiği zaman rahat bir 1-1,5 saat telefonda görüşüyorum. E, beş altı tane müşteri aldığım zaman belki 7 saatim, 8 saatim sürekli telefonda, eee, aslında müşteriye bir şey anlatarak ya da bir durumu, eee, ona izah ederek ya da bir tavsiye vererek, ya onu ikna etme yoluna giderek aslında, eee, bu gidiyor ve, eee, bazen kendimi çok yorulmuş hissediyorum. Zaten o tarz böyle, çok mesela 2 görüşme arkası arkasıya yaparsam kesin bir mola alıyorum; çünkü 2 saatim, 3 saatim çok rahat, eee, müşteriyle görüşmekten gidiyor. Eee, tabii böyle durumlarda, eee, genelde, kendimi çok yoğun hisse yani beynim özellikle kendimi, eee, çok yoğun hissediyorum. Eee, yani yaptığım diğer işlerde de ya bu arada şeyim de çok fazla benim: ekran kullanımım, telefon kullanımım, işte, sosyal medya kullanımım, bu da çok fazla. Eee, belki diyorum bunlardan kaynaklı da olabilir; çünkü, eee, yani çok fazla vakit geçirdiğim zaman ister istemez beynimde bir uyuşukluk, eee, şeklinde hissedebiliyorum. Eee, tabii yani şu anda bunu değiştirme sürecine, eee, gittim ben. Eee, dedim ki: "Hani, artık bu böyle gitmez. Eee, bir şeyleri değiştirmem lazım, ekran kullanımım çok fazla." E, aslında kitaba başlama sebeplerinden 1 tanesi de buydu. E, bayağı da bir heve hevesliydim. Yani ben bunu yaparım, ederim ama, eee, bu odaklanma problemi yaşadığım için de aslında şu anda, eee, ne yapacağımı bilemiyorum.
Hı hı. Peki. Hımm. Anladım. Hımm. Hı hı. Ve yıpratıcı süreç. Hımm. Olabi Haklısın. E, çok güzel. Biraz, hı hı, motivasyonun gitmiş gibi, azalmış gibi ancak, eee, şunu söyleyeyim: Bu yaşadığın şey gayet normal. Çünkü bu kadar çok dış etkenle boğuşuyorsun. Eee, bu bu çağda, hani, çok normal bir şey. Birçok kişinin yaşamı böyle. Telefonlar, bildirimler, işte, ses ara sesli aramalar. Eee, bütün bunların arasında, birden, eee, tam bir sakinlik ve konsantrasyon gereken bir aktivite olan ve belki de uzun süredir yapmıyor olduğun bir şeyi mükemmel yapmayı beklemek aslında kendine haksızlık olur biraz da diye düşünüyorum. Hani, burada biraz kendine bence vazgeçmeyip zaman tanıyabilirsin. Ne dersin?
Doğru. Evet. Eee, yani, evet aslında, eee, böyle bir şey, yola girmeyi isterim. Eee, yani kendimi dinlemek, kendime vakit ayırmak, eee, birazcık her şeyden uzaklaşmak. Eee, bunu kesinlikle istiyorum. Belki bir dijital detoks yapabilirim. Eee, yani çünkü, eee, ya, şeye mesela bakıyorum; hatta bununla alakalı çok güzel bir, eee, haber okumuştum. İşte bir, eee, Nobel ödülü alan bir insana ulaşamıyorlar ve, eee, yani aslında dijital detoksa gitmiş, eee, işte, uzun uğraşlar sonucunda da, işte, onu bulup, işte, "Ya, Nobel ödülünüz vardı." deyip, "A! Nobel ödülümü almışım." şeklinde duymuştum ve çok garipsemiştim ben bunu ve ilgimi de çekmişti açıkçası bu durum. Çünkü benim de yapmak istediğim bir şey bu. Eee, yani, evet, eee, dijital dünyadayız ama, eee, bazen bu, yani gerçekten, eee, çok fazla etkiliyor beni ve, eee, bazen dediğim gibi, yani, eee, ya şöyle bir şey hissediyorum ben: Sanki beynimi beynimin içerisinde bir sis varmış da bazen, eee, bi yani, şeylere odaklanamayıp, eee, aynı zamanda da, eee, yani performan o eski performansım da, eee, y olmuyormuş gibi hissediyorum.
Mesela, hı hı. <chuckles> Çok güzel. <chuckles> Hı hı. Ne gibi şey, bir şey? Hımm. Peki, bir şey soracağım tam da burada: Bu, kitap okurken bunu hissettiğini anladım. Diğer konularda da bunu hissettiğin oldu mu?
Eee, yani, evet, aslında bu konuda hissettiğim durumlar oldu. Eee, mesela, özellikle sabah uyandığımda, eee, bazen çok zor uyanıyorum ve, eee, özellikle işe gittiğimde, eee, yani, sabah uyandığımda zaten bir şeyim oluyor. Ya, işte, ortamı algılama etme, bunda bir problem yaşayabiliyorum. Eee, özellikle işe gittiğimde de, yani, o kendime gelme, işte, ayılma sürecim, eee, çok uzun sürüyor ve bazen şey bile diyorum. "Ya, ben neredeyim şu anda, ne yapıyorum?" Eee, yani <giggles> eee, bazen, yani, ortamın şeyini bile kaybediyorum. Yani, nerede olduğumu da be a unutuyorum, yani.
Hımm. Hımm, anladım. <giggles> Anlıyorum. Şimdi bu söylediklerini şöyle bir değerlendirdiğimde belki arka planda, eee, ciddi boyutta olmasa bile bu konsantrasyonunu etkileyecek, emm kan şekerinle ilgili bir şey olabilir. Yani, enerji metabolizması ile ilgili vücudunun, işte, eee, bazen mesela yavaş yavaş açılıp, hani, çok muhtemelen gün içinde çok iyi odaklandığın saatlerde oluyor. Sonrasında da daha böyle dinlenmek istediğinde aslında yaptığın iş sana belki süre bakımından ya da içerik bakımından çok ağır ve yorucu geliyor olabilir. Bunu fark etmiyor olabilirsin. Hani, bütün bunlar sende böyle bir yük oluşturmuş olabilir. Belki, hani, birazcık böyle kan değerlerini zaman zaman ölçtürüyor musun bilmiyorum. Eee, vitamin eksiklikleri olabilir enerjiyle ilgili yine. Eee, tabii bu bütün bunlarla ilgili bir uzmandan en azından kafandan bu kısmını çıkarmak için, hani, beyin sisi dedin diye söylüyorum. Eee kan değerlerine baktırabilirsin genel olarak. D vitamini düşüklüğü gibi, magnezyum düşüklüğü gibi bazı vitaminler gerçekten ya da B grubu vitaminler gibi sinir ve enerji sistemini, e, çok etkileyebiliyor.
Evet. Anladım. Olabilir. Yok, ölçmüyorum. Anladım. Olabilir, evet.
Eee, onun dışında aslında detoks dedin. Çok, eee, herkesin de yapması gereken bir şey. Çok dolmuş olabilirsin. İşte, belki eğer mümkünse biraz kendine zaman tanıtmak için, hani, a izin günlerin varsa bunu çok yoğun hissettiğin zamanlarda izin kullanabilirsin. Akşam hiçbir şey yapmayıp biraz sessiz bir ortamda kendinle baş başa kalmaya çalışabilirsin. Dış uyaranlardan uzak, güzel, kaliteli bir uyku uyumaya çalışabilirsin. Uykun nasıl?
Anladım. Eee, yani uykum da, eee, şu anda aslında, yani bu sebeplerden dolayı çok d eee, kaliteli geçiyor diyemem ama ben, ya vermiş olduğun tavsiyeler için gerçekten çok teşekkür ederim. Eee, yani ben, eee, doktora git yani şu anda, yani doktora gitmem gerektiğini şu an aklımda, eee, kesinlikle bir şey oluştu. Evet, evet. Yani çünkü şey, ben kendimi gayet normal gibi hissediyorum ama, eee, belki de arka planda, eee, yani tabii ki de bir problemim, sağlıksal bir problemim olmuş olabilir. Eee, yani kan değerlerime baktırmak eee, belki şu anda, işte, şekerle alakalı bir şey olabilir, eee, ya da farklı bir durum oluşabilir.
Hı hı. Öyle mi? <chuckles> E, tabii sana mantıklı geldiyse tabii. Hı hı. Estağfurullah. E, minik bir vit vitamin eksikliği bile olabiliyor inan.
Kesinlikle. Eee, bunların hepsini kesinlikle denemek istiyorum. Belki doktorun bana orada fark edeceği bir takviyeyle aslında bu problemi çözebilirim. Eee, ben gerçekten çok teşekkür ederim vermiş olduğun tavsiyeler için. Eee, konuşmak da açıkçası, eee, bayağı bir rahatlattı beni. Yani gözümde, eee, büyütüyordum bu durumu ama, eee, belkide farklı bir şeye de aslında, eee, sirayet edebilir. Eee, çok teşekkür ederim benimle konuşmuş eee, konuşup konuştuğun için ve aynı zamanda verdiğin tavsiyeler için.
Küçük bir şey. Tabii ki, hı hı. Ya! Hı hı. Hı hı, hı hı. Ne demek? Ben de çok büyük bir keyif aldım. Eee, umarım çok kısa bir süredir, ki ben buna çok inanıyorum, bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatırsın ve çok daha keyifli bir şekilde işine devam edersin.
Eee, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.